Isso.
E aí, quando as minhas amigas casaram, começaram a ter filhos, voltei a ficar sozinha de novo. <laughs>
Exatamente. É, né, porque justamente elas começam a ter filhos aí começa a ficar muito assunto de mãe, né, e o horário delas já não é o mesmo, né, porque quando você é mãe, você acaba dedicando muito do seu tempo para o seu filho, né, ela pode dedicar assim para os amigos, e no caso você não estava esperando, né, não era o teu momento de ser mãe ainda.
É. Quando elas estão disponíveis, né. Exatamente. Uhum. É não, não era o meu momento eu não tinha encontrado, ou quando a minha amiga, meus amigos sumiram mais quando, ou quando tiveram um filho, ou começaram a namorar sério, e aí acaba que passa muito mais tempo com com o namorado do que com as amigas, e aí eu descobri que eu ainda bem que a gente está no mundo moderno, desco descobri ideias modernas, vamos dizer assim, para conhecer pessoas novas.
Uhum. Ah, então quais são essas ideias modernas?
Então, descobri que tem alguns aplicativos, que s foram feitos justamente para que pessoas se conectem, um pouco como como os aplicativos de namoro, mas que tá buscando amizade.
Aham. Isso é interessante. E aí é é menos comprometedor, você não está procurando alguém já com uma intenção, né, de namorar e casar e ter filho, você está procurando amigos.
En é, então o foco é amizade. Com certeza. é. É, o que não impede também de encontrar um amigo e acabar, gostando dele, né. Mas o objetivo principal
Se envolvendo, é. Mas vai por um outro jeito, né, um outro processo.
É, um outro caminho, mas o objetivo principal então é conhecer pessoas novas então as pessoas, eh, entram ali no no aplicativo, aí normalmente esses aplicativos eles propõem atividades por exemplo, eh, caminhada de 1 hora e meia no bairro tal, aí as pessoas se inscrevem, as pessoas que estão ali viram aquele aquele aquele evento e gostaram, isso se inscrevem e vão fazer as coisas juntas, então eu fiz isso 1 vez, 1 vez não acho que umas 2 ou 3 vezes.
Aquele anúncio.